Oui, oui, oui, oui et encore plus. Ça, c'était qu'1 voyage parmi, heu
Ouais, ouais, ouais, c mmh. Waouh! <laughs> C'est c'est fascinant. <laughs>
parmi, heu, d'autres. Mais sans sans moyens, tu vois? Sans ça fait p partie de mes rêves, en fait. Bah, c'est-à-dire qu'il faut faut, heu heu, je vais pas dans les grands hôtels ou dans les hôtels, heu, qui coûtent, heu, cher la nuit, mais je, heu, je suis en backpacker. Ouais, ouais, ouais, ouais, très simplement, ouais, mmh. Très simplement, et puis parfois aussi, je je travaille sur place, heu, tu vois? Je j'essaie de de gagner de l'argent. Je me je me prends au jeu, en fait, partout où je vais, tu vois? C'est-à-dire que
Sans moyen, comment tu fais? Ah, OK, tu tu tu vis simplement, en fait, ouais. OK OK. Oh OK. De trouver un boulot et tout ça. Mmh mh. Mmh mh.
et heu, je fais des rencontres parce qu'il y a des gens qui font de certaines sortes de métiers. Ouais, ouais, ouais, voilà, c'est ça.
Tu prends les opportunités, quoi. Ouais, c'est bien. Ah, c'est génial!
Et Et à partir de là, bon, bah, après, il faut faire un retour parce que les économies, tu vois, sont sont quasiment à 0. Puis tu te dis: «Bon, bah, là, OK, je vais retourner en»
Ah. Ouais, ça ah ça, je peux comprendre, hein. <laughs>
«en Europe de l'Ouest» et puis là, tu recommences, tu retrouves un travail, heu, en Europe de l'Ouest, dans une compagnie, tu tu v reprends le cycle, tu vois? Tu es, hem
Ouais. Mmh mh. Bah, tu t'ennuies et tu dis: «Ah, si je peux encore partir, heu».
Voilà, voilà, tu te dis: «Bon, bon allez, j'ai un objectif, là. C'est tant d'argent et puis après, je fais, heu, le voyage, heu, un autre voyage là-bas».
Mmh mh. D'accord.
Et puis, heu, ça ça ça a été ça, en fait, tu vois?
Ouais, je vois, c'est c'est intéressant. Franchement, tu as eu tu as eu une sacrée vie, hein! Enfin, tu en as touj encore maintenant mais heu, ah, ouais.
Et c'est une suite de rêves, en fait. Tu vois, donc ta ta maison au bord de la mer et ben, si u si tu y crois vraiment et tous les matins, tu te dis: «Je vais avoir ma maison au bord de la mer», et cetera.
Ah, stylé. Ouais, en fait, heu, je je la visualise beaucoup. <chuckles> Donc heu, ce q je sais que ça va venir. <chuckles> Ouais, ouais.
Donc heu, tu p ouais. Mmh mh. Je crois qu'il y a il y a une méthode comme ça. J'avais vu ça sur internet où, heu, si, vraiment tu visualises ce que ce que tu veux réellement et que tu le tu le répètes
Mmh mh. En fait, il faut il faut j c'est ça. Il faut y croire, il faut se le répéter et heu, il faut, heu, donc le visualiser et en même temps, le ressentir.

Ah oui, des rêves, j'en ai beaucoup. Alors, est-ce qu'ils sont réalisables? Ça je sais pas, mais, heu, en fait, j'ai j'aimerais déjà être financièrement, heu, heu, libre. Ce serait, heu, mon plus grand rêve et ce rêve, en fait, il faut vraiment qu'il devienne réalité parce que, comme tu le sais, hein, on a besoin de certaines sommes d'argent.
Mmh mh. Ouais. Ah, ça. Tout à fait. Mmh mh. Mmh. Bien sûr pour, heu, réaliser, heu, d'autres rêves.
Ouais, gla tous les mois, en fait, pour pouvoir vivre convenablement, mais simplement, c'est tout ce que je demande. Je demande pas beaucoup de superflu. Non, non, non, ouais. Pas de superflu vraiment, heu, tranquillement. Du moment je mange bien et que je dors bien, le reste après, je pense que c'est un c'est un détail. Donc, ce serait mon 1er, en fait, heu, rêve le plus fou, c'était de d'avoir cette liberté financière, c'est ça, ça plairait énormément. Et toi?
Mmh mh. Mmh mh. Ah! Pas beaucoup, donc c'est bien. Mmh OK, OK. Mmh mh. Mmh mh. Ouais je vois. Ah c'est pas mal, hein. Heu, bah, pour le coup, heu, tu m'as parlé de liberté financière, ouais ça serait cool. <laughs> Heu, mais, heu, j'aimerais, tu vois, juste, heu, avoir, heu, une grande maison, tu vois? Heu, en face de la mer ou l'océan, avec des grandes baies vitrées, tu vois?
Ah oui? OK.
Ouais, ça c'est mon c'est c'est mon rêve, heu, fou, mais que j'aimerais réaliser très vite. <laughs>
Ça, c'est magnifique hein. C'est, heu D'accord, d'accord et heu, ce sera dans dans dans une région française, tu aimerais être ou quelque part d'autre dans le monde ou
Donc, heu Ah je franchement je sais pas. Heu, j peut-être, heu, plus sur les dans les aux États-Unis. Mais le problème des États-Unis, c'est qu'il y a plein de catastrophes naturelles.
OK. <chuckles>
Voilà. <laughs>
Alors que notre notre notre bonne vieille France, il s se passe pas grand chose, il y a juste un coup de vent de temps en temps, hein? Ça ça ça reste très, heu, très calme.
Mmh. Mmh. Ouais ouais. Ouais donc peut-être dans le sud de la France, qui sait, on ne sait pas. Ah hein.
Et je te rejoins en fait, sur ce sur cette image que que tu as développée, là, de d'avoir une maison en fait, en avec une baie vitrée qui donne sur la mer, parce que, personnellement, moi j'adore, heu, Saint-Malo. Tu vois? Je suis, f j'ai visité le monde entier et c'est cette ville-là qui m'attire le plus, heu, partout où je suis allé en fait.
Mmh. Mmh mh. Ouais. OK. OK!
Et heu, ça serait un petit peu l'image de ce que j'adore, c'est ces ces grandes maisons bourgeoises en fait, avec, heu, vue vue sur la plage, heu et sur la mer. Et là, de temps en temps, heu, tous tous les mois ou même, heu, plus régulièrement, tu as des tempêtes en fait, avec des grandes marées. Et là, heu et là, la mer, tu vois, là, elle se jette contre le c'est un énorme mur. Ouais, ouais, voilà ouais. Et je trouve ça extraordinaire, tu vois, c'est
Mmh mh. Mmh mh. Wow! Elle se déchaîne. Ouais, ouais. Wow!
Et heu, la la vue sur cette plage, heu, la plage du Sillon, elle s'appelle en fait, c'est une énorme plage de 7 km, je crois, en en en plein centre-ville, enfin, tu vois au au bord du centre-ville de de Saint-Malo. Et et donc
Mmh. Mmh mh. Quand même. Mmh mh. Ouais. OK. Bah, moi je ouais, je sais pas si j'ai déjà fait Saint-Malo, je me souviens plus.
Ah c'est c'est c'est moi je trouve c'est magnifique, mais il faut il faut aimer, hein. C'est très bretonnant, c'est c'est très pierre, heu, c'est venteux, c'est pluvieux un peu, bien entendu, hein. Heu et le soleil- soleil peut apparaître aussi, heu, <chuckles> des fois. Heu, l'é l'été, c'est l'été, c'est un peu mieux, ouais. L'été, c'est un peu plus un peu plus ensoleillé.
Mmh mh. Mouais. Mmh mh. Mmh. Des fois. <laughs> Attends, Saint-Malo, est-ce que j'avais fait? Non moi je suis partie à Rennes et Saint-Malo j'ai pas enc j'ai pas été. Ouais.